Ồ, ủa là ăn sống hay là sao bạn?
Ăn sống luôn, họ bắt con mực lên xong rồi họ nhúng vào cái mắm, thế xong rồi con mực nó phát sáng lên xong rồi nó hút cái cái cái mắm đấy vào người nó, thế xong cái mọi người cho vào mồm luôn, nhưng mà mình không dám ăn.
À! Hiểu, hiểu. Hở? Ui! T rồi tính ra, à, kỳ diệu vậy. Ê, nhưng mà hơi sợ thiệt nha, <laughs> đồ sống nữa chứ.
Ừ. Mọi người khen ngon, nhưng mà mình cũng không dám ăn <chuckles> tại vì mình không dám ăn đồ sống. <laughs>
Ờ, ô kê. Ừ, đúng rồi, nhìn hơi sợ ng miệng ờ, sushi là đã thấy hơi sợ rồi, đúng hông? Còn cái này nó sống nó ngoe nguẩy này kia nữa. Ồ, hay quá! Ờ, rồi hai bạn có câu được con nào hông?
Đúng rồi. Nó ngoe nguẩy luôn, nó vẫn còn giãy đành đạch. <laughs> Chả câu được con nào, <laughs> hai đứa chỉ đi xem người khác câu. <laughs> Thực ra là bọn mình cũng không, ơ, không có ý định là đi câu mấy cái con đấy tại vì tức là cũng nghĩ về một chút gì đấy, về cái sự nhân văn gì đấy đi, thì là cũng không muốn câu ló lên xong rồi lại phải ăn sống nuốt tươi nó như thế, nghe nó hơi kỳ. Đó.
Ủa, a lô, a lô luôn là có có cố gắng chưa? À. Ờ, đúng rồi nhân đạo đi ha. Ờ, ừ, đúng rồi, cũng hổng có được, ờ, nhân, a, nhân đạo cho lắm hén. Ô kê, nói chung là, trải nghiệm cho biết thôi, đúng hông nè?
Ừ, đó. Ừ, đi xem cho biết thôi chứ, gọi là, có thêm những cái trải nghiệm ấy thì, ờ, đặc biệt là ở đó thì lúc đầu thì mình thấy nó khá là buồn tẻ này, ơ
Ô kê. Ừm, đồng ý. À há.
Bé tí luôn ấy, kiểu như là, cái vùng đấy nó bé lắm, nó không có siêu thị gì hết, nó không có cây ATM nó cũng không có quán cà phê gì luôn. Đấy.
À, nấu hông, rồi vậy nó nông thôn là biết rồi đó. <laughs> Ô kê, hoang sơ đến lạ, đúng hông?
Ăn uống gì chỉ có đi ra một cái chợ thôi, và cái chợ đấy nó bé xíu xiu, nó chỉ có vài hàng thôi. Nhưng mà chợ ấy thì ừ, thế xong rồi đã thế thì đồ ăn nại còn cũng ít nữa, chỉ có ở chợ ấy thôi, ăn vặt, ăn viếc gì chỉ ra chợ ấy thôi. <laughs>
Ờ. Tập trung nhiêu đó thôi. Bạn Ơ, vậy luôn? Wow! Tính ra là cũng không có địa điểm nào để lựa chọn hơn luôn hết, đúng hông? Có ở đó thôi. Ờ
Ừ. Đấy chỉ ra đấy thôi và ví dụ như nhà nói về nhà hàng đi, nhà hàng hải sản thì hình như là có được 2 nhà hàng thôi, thế nhưng mà mình không biết một cái nhà hàng nữa ở đâu, nhưng mà mình chỉ thấy ta thành ra mình chỉ ăn một cái nhà hàng ở gần chỗ mình thôi. Ấy thì là, ờ, ở đấy mấy hôm thì ăn cả mấy bữa ở đấy luôn. <laughs>
Ờ, sao nè? À, cũng nhiều đó. <laughs> Ô kê.

Ừ, lúc ấy thì nó cũng khá là gần cái chỗ mình ở nha. Thì, ờ, mình đi nó, gọi là, Tinh Vân, thì mình đang không biết ló nó gọi là đảo Ninh Vân hay là nó gọi là làng chài Ninh Vân nữa, ờ, thế nhưng mà nó cũng nằm cũng khá là tách biệt, nhưng mà mình, ờ, hoàn toàn có thể đi xe máy ra đó luôn á.
Ờ. Ồ! Vậy đó. Ồ, vậy chắc hổng phải đâu, nếu mà đảo thì phải là đi tàu ra này kia, đúng ca nô này nọ chứ nhỉ? Ờ, cũng hợp lý!
Ờ ha. Ừm, chắc là nó gọi là một cái làng chài gì đấy đi, thì, ờ, mình đã đi cái nó gọi là ở Ninh Vân, thì nó nằm ở Khánh Hòa đó bạn.
OK, ven biển ha. Hay quá! Ồ, Khánh Hòa lận hả? OK, vậy thì hông biết lần đó, kiểu như là, cái lý do của bạn tại sao lại chọn Ninh Vân vậy?
Ừm. À, thì, à, lúc ấy mình đang ở ở mình đang ở Nha Trang á, xong là mình có xem một số những cái, ơ, video clip nó, ờ ờ đấy, tại bị dẫn dụ đấy, <laughs> quay những cái clip ở Ninh Vân nó rất là đẹp luôn và, kiểu như, chả hiểu sao mình rất là muốn đi thử cái vùng đấy ấy, cho nên là mình cũng đã lên kế hoạch là rủ người yêu mình đi và, kiểu như là, chỉ đi trong vòng, ờ tức là, kiểu, quyết định là tối tối quyết định phát là hôm sau là đi luôn đấy, kiểu như thế. Ừ. Ờ.
Ờ. Rồi, rồi, cảm hứng. <laughs> Trời! Rồi, nạn Tok, đúng hông? Hay quá. Wow! Nhanh gọn lẹ ta! Ờ, tính ra là không có nằm trong kế hoạch của bạn luôn đó hả?
Ừm, chỉ vì là xem mấy cái video, kiểu, người ta quay quá là đẹp đi thế là, ờ, rất là hy vọng là, kiểu, một được đến đấy ấy, tại vì mình thấy nó khá là bình yên ấy, kiểu như đậy.
Tai hại quá. <laughs> Sao rồi?